Me diga como diferenciar nervosismo de desinteresse pelo corpo?
Ah, então, eu acho que quando a pessoa tá nervosa, né, você vê muito a perna balançando, né, se a mão está suando, eh, às vezes ela te olha mas aí quando você olha de volta ela desvia o olhar, né, eu acho que tem um pouco disso, assim, quando a pessoa está nervosa, né.
Ai. Verda Sim. Acaba refletindo em algumas coisas do corpo mesmo, né, de até o o su o suor, né, e e o desvio do olhar acaba sendo um eh, automaticamente
Sim. Uhum. Sim, ou até e até a fala, né, às vezes a pessoa, ela vai falar, ela gagueja um pouco, ou ou ela fica meio nervosa, assim, na né, você já vê que ela está nervosa, assim, quando ela está falando, né, e aí você percebe também.
Verdade. Entendi. Certo. E o desinteresse?
Aí eu acho que o desinteresse é, mais, tipo, a pessoa ela está com a cara fechada, que eu acho que quando a pessoa está nervosa ela até dá uma risadinha, assim, ela até sim.
Uhum. De canto, né, aquela risadinha mais de canto. Aham.
Sim, sim. Você vê que ela está tí pod eu acho que o nervosismo também está muito co associada à timidez, assim, também. Então você consegue ver, né. E aí já o desinteresse, eu acho que a pessoa ela está neutra, o tempo inteiro assim, ela está com cara de de não fede e nem cheira, sabe. <laughs>
Ai, verdade. Uhum. Sim, sim. Aham.
E aí, também, eu acho que não tem esse lugar, assim, do corpo, às vezes ela pode f tá até balançando a perna mas de tipo: "Ai meu Deus, eu quero ir embora, não quero estar mais aqui". E eu acho que existe essa questão de um distanciamento mesmo, assim, é um corpo que fica mais longe, assim, né.
Sim. Mais longe. E vo e você acha que, por exemplo, alguns sinais de nervosismos, pode ser também de desinteresse ou acha que não?
É, eu acho que a pessoa pode ficar nervosa por não estar se interessando, assim, pela outra pessoa, talvez, assim, e ela não sabe como dizer. Mas acho que o desinteresse ele é mai ele é visível também, os ambos são visíveis, né, e aí eu acho que o desinteresse, ele pode sobressair o nervosismo.
Sim, sim. Uhum. Nervosismo. E você acha que o desinteresse o nervosismo talvez você consiga reparar mais, eh, na nas partes do corpo ali né da de de um de um uma falta de olhar, de uma mão suando que também teria que ter um contato. E você acha que, por exemplo, o desinteresse, você te eh, tem que ter um pouco mais de sensibilidade pra perceber o desinteresse da outra pessoa? Ou, eh, fica meio na cara assim de
Uhum. Sim. Uhum. Sim. Ah, eu acho que você pode perce se você consegue perceber um, talvez você consiga perceber o outro também. Eu acho que a pessoa, às vezes, ela pode ter a dificuldade na verdade de ler, né, o que a pessoa está sentindo assim pelo corpo, mas, se você consegue ler um, talvez você consiga ler o outro, ou talvez você perceba mais tarde "não, ai, aquilo foi um desinteresse mesmo, assim". E e eu não sei, assim, eu levo muito em conta também o que eu faço <chuckles> quando eu estou meio que desinteressado por alguém, sabe.
Uhum. Sim. Sim. Claro. É, acaba usando o refle eh, a régua, né, a tua régua pra comparar. E você já teve, assim, alguma situação, eh, que você pôde reparar que a pessoa estava realmente nervosa, ou, então, desinteressada mesmo?
Sim. Ah, desinteressada, já, assim, e nervo e nervosa também, assim, mas o desin t um uhum. É, eu acho que o desinteressado, assim, foi mais marcante né, porque eu acho pra mim foi ficou muito claro, assim, que a pessoa já estava, tipo: "Meu não quero quero mais nada, eu quero ir embora, assim". E era foi uma vez, assim, que eu encontrei um rapaz, assim, a gente marcou de ir num bar, e aí tudo que a gente conversava, assim, eram opostos: "Ai, eh, eu gosto de beber", aí: "Ai, eu não gosto tanto de beber". "Ai, eu como carne", "ai, eu não como carne". "Ai, eu gosto disso", "ai eu não gosto daquilo", sabe, tipo, ficou muito exato, assim, que nada do que a gente falava, assim, batia, né, nenhum a gente não tinha nada em comum, assim, o que, pra mim, eh, é uma coisa que tudo bem, assim, eu não tenho problema com isso. Mas aí no final, já dava pra ver assim que o rapaz já não estava tipo, muito afim, assim, e ele já estava querendo ir embora. <laughs>
Pode contar um pouquinho de cada uma pra gente? Não quero nem ouvir. Hã. Aham. Sim, muito evidente. Nada. É. Uhum. Não, já não estava nem querendo saber. Deu pra mim né? <laughs>
Sim. E no final é isso. Aí quando você dá tchau, você dá aquele tchau, assim: "Ai, tchau, eh, a gente se fala", e beijo, sabe. Tipo aham, sim. Exato, <laughs> exato.
E não se fala mais na verdade né, é. Existe isso também da pessoa, eh, por exemplo, num encontro ali que nem você comentou, ou até numa outra situação, a pessoa diz assim: "Ai eu te ligo, eu te procuro depois", ou alguma coisa assim, e, você acha que isso é um desinteresse quando a pessoa não vai atrás não ou ou não cumpre com com uma promessa, assim, né, ou um um compromisso que f fixou ali no momento?
Uhum. Ah, eu acho que, na verdade as pessoas elas têm, receio de falar a verdade, assim né? Falar realmente assim, o que que não gostou, "ai olha, eh, a gente aqui conversou não sentiu uma química e tá tudo bem, e cada um segue sua vida", sabe? Eu acho sim. É e eu também sou assim, eu acho que eu também faria: "Ai daqui a pouco eu te ligo, <laughs> eu não sei eu acho que eu também faria a mesma coisa assim, eu não ia ter muita coragem de, falar na cara da pessoa, que
Uhum. Hum. Sim, ser mais honesto, né? <laughs> Que dizer Acaba querendo ser simpático, né, assim pra não não ser grosseiro, talvez. E você acha que por exemplo isso é uma característica do brasileiro? Ou você acha que é geral, assim?
é. Sim. Ah, eu eu sai eu conheço mais brasileiros, né, eu também me relacionei mais com brasileiros, mas eu acho que, sim. Talvez. E a gente vê até em outras situações, né, tipo, na universidade, assim, eh, tipo a pessoa quer criticar seu trabalho às vezes ela não quer falar de um jeito mais leve, né, ela às vezes não quer falar, tipo, "eu tive essa experiência dentro da da faculdade" né? Tipo ao invés da pessoa fala assim: "Olha, o seu trabalho tem esse e esse problema", às vezes a pessoa ela quer dar uma contornada, assim, uma suavizada na correção, eh, eu acho que sim, acho que é uma característica assim do brasileiro, assim, de não querer magoar o outro, né, de ainda querer preservar uma amizade mas que no final seria meio que uma crítica a uma coisa que não é pessoal, sabe? "Olha, você me entregou essa coisa, tem esses problemas, conserte!". Eh, uhum.
Hum. Sim. Mais educada. Uhum. Uhum. Sim. No brasileiro. Sim. É, ser mais direto, né, um acaba, é e bom assim, o europeu na na maioria das vezes tende a ser um pouco mais direto sem muito, eh, né, sem muito, polir assim as palavras talvez, mas o brasileiro tem mu muito essa questão, né, de cuidar sempre co pra ser mais simpático, pra falar mais educado é. É.
Sim. Sim. Do que vai falar, né, tipo Uhum. De e de às vezes não falar, né, o que está sentindo o que acha, né, às vezes passa por isso mesmo.
E ter Verdade. Verdade, mesmo. E nervosismo, assim, você já teve alguma experiência em, sei lá, um ambiente pode ser de repente uma festa ou algum outro um encontro que você viu que a pessoa estava nervosa, assim?
Uhum. Ah sim, já aconteceu, assim, de eu sair com outro rapaz também. E reparar assim que ele tá muito nervoso, aí essa sens aí você vê assim também pelo corpo assim, você não vê que a pessoa não tá desinteressada, se ela não olha para você ou se ela fica meio que balançando a perna assim. Você vê que a pessoa tá nervosa mesmo, e aí você para você está tudo bem, assim, porque também eu fico nervoso, né, às vezes eu vou sair com alguém, assim, você fica nervoso também, aí pelo menos eu eu coloco muito essa questão, do de um espelhamento assim. Eu vejo essa pessoa nervosa eu penso, ai eu também faço isso e tal. Ela tá nervosa. E você vai reparando assim também quando você tá nervoso e etcétera né.
Sim. Uhum. Claro. Sim, sim. Claro, claro. E você já teve por exemplo alguma situação porque o nervosismo que nem você comentou pode estar associado com a timidez né, a pessoa um pouco mais tímida? Você acha que, eh, normalmente nervosismo está mais associado com esses primeiros encontros assim, com você conhecer gente novas, situações novas?
Uhum. Ah, eu acho que sim. Que é assim: eu também me considero uma pessoa tímida, assim, né, eu me considero uma pessoa tímida. E sempre que tem uma coisa nova, assim, você tá querendo também conhecer outra pessoa, você pelo Você: eu. <laughs> Eu eu também fico um pouco tímido, assim, né, nessa nessas situações. Aí, vem esse nervosismo, né? E, às vezes, até quando eu não me sinto tímido ou nervoso, até as pessoas falam assim: "Ai, porque você tem esse jeito meio tímido e etcétera". E aí, às vezes, até penso: "Ué, eu estava tímido? Eu não me senti <laughs> não me senti tão tímido assim".
Uhum. É. Claro. Sim. Uhum. Não, não percebeu né? E você acha por exemplo, o nervosismo também num num palco não sei se você já teve alguma experiência, uma apresentação até você fa comentou da faculdade, da universidade. Teve alguma apresentação que você teve que fazer, ou uma reunião que você teve que encabeçar que você sentiu isso, assim, um nervosismo?
Aham. Uhum. Uhum, sim. Ah, então, eu sou eu sou artista, né, eu sou ator, etcétera. E, às vezes, é diferente, assim, essa questão de você estar num palco, onde você tá preparado, etcétera. Eh, e aí, é isso. Às vezes, você já domina aquilo que você vai fazer, então, tipo, não tem tanto uma timidez. Tem um nervosismo, né. Mas a timidez meio que não vem junto, assim, mas, aí, o nervosismo sempre tem. Assim, sempre que você vai fazer alguma coisa nova, vai apresentar, mas, às vezes, a timidez não aparece tanto. Tem mais esse nervosismo.
Olha. Sim. Aham. Você Claro. Até até porque você acaba incorporando, né, um personagem ou alguma, né, alguma outra figura, ali, né, no no no palco, enfim. E me conta, no meio artístico, vocês trabalham com algumas, eh, técnicas ou exercícios pra pra timidez ou nervosismo, né?
Uhum, sim. Uhum. Ah, então, acho que, no meu caso, sempre foi mais vai e faz, sabe? <laughs> Não tinha muito exercício para isso não, acho que quando você já tá meio que ensaiando, assim, na frente das outras pessoas, você já tá trabalhando um pouco isso, né?
Aham, aham. Já é um trabalho. Certo. Vocês trabalham, por exemplo, questão de respiração pra pra fala ou algum tipo de exercício também pra enfim, pra se gest gest gest eh, gestos, né, gesticulação. Como é que funciona?
Uhum. Uhum, sim. Aí, depende muito do trabalho. Se é um trabalho de mais performance, assim, que não usa muito a a voz, aí você não precisa muito de aquecer, né, a voz, mas o corpo você tá aquecendo sempre, assim, né. Esse lugar de você meio que se sentir o corpo eh, sentir presente, né, o corpo todo presente. Então você faz meio que um aquecimento, um alongamento, assim, para você meio que estar com o corpo preparado, né, aquecido. Mas essa questão, assim, do do do nervosismo e da timidez, eu tenho uma coisa que me ajuda muito, que é: eu sou míope, então às vezes eu vou apresentar, eu tiro o meu óculos eu não vejo ninguém, assim, da plateia, então já me ajuda muito.
Sim. Sim. Certo. Ativo, aham, aham. Ah, conta. Ai, olha só. Ai, não tem como ficar nervoso, porque parece que não tem ninguém. Só tem você fica bem embaçado, né?
Sim. Hum, é. Pouquíssimas vezes eu já trabalhei, assim, com com óculos, ou eu tenho que botar lente de contato. Mas, às vezes, eu tenho preguiça. Só tiro o óculos mesmo e vou.
E vai. E você já tentou, por exemplo, num num momento que você achava que você ia ficar nervoso até nesses primeiros encontros, né. Eh, você já tentou incorporar algum algum personagem pra deixar isso mais usar mesmo da técnica do teu trabalho do, né, do artista pra pra esses encontros assim?
Hã. Uhum, sim. Ah, então, eu acho que todo mundo nesses momentos, assim, primeiro encontro, tá todo mundo meio que fazendo uma performance, assim, tá todo mundo ninguém é o a pessoa de verdade, assim, sabe? Ninguém mostra, assim, o seu eu de verdade, assim, nos primeiros encontros, assim, tá todo mundo interpretando um personagem, assim. <laughs>
Aham. cem por cento. É. Sim. O seu melhor né? Seu <laughs> É.
E então eu acho que sim, que não, porque, ao mesmo tempo, assim, é uma pode ser, entre aspas, um personagem mas ao mesmo tempo sou eu, assim. É tipo, ai, um lado meu que eu quero mostrar, assim, mas
Sim. Claro.
mas, assim, ser totalmente outra pessoa, eu acho que não. Acho que nisso não tem, assim.
É, é que é até difícil, né? Porque você tá indo, ali, num momento um pouco mais aberto, né, pra você se mostrar mesmo, né, alguma maneira né?
Uhum. É, você tá querendo conhecer a pessoa e você quer que a pessoa também te conheça assim. E que ela goste do que e que ela goste de você, né?
Tá. Claro. Do que? Do jeito que você né, claro. Do jeito que você tá ali no momento, né? E você acha que tem alguma técnica, assim, eh, pra pra você evitar algum esses nerv eh, o nervosismo ou, eh, ir, pronto, fazer? <chuckles>
Uhum. Ah, eu acho que é confiar em você mesmo, assim, tipo. No final é isso, assim: "Ai, se não gostar, tá tudo bem, existe outras pessoas por aí". E, às vezes, você pode até gostar da pessoa e a pessoa não gostar de você, e aí dar aquela aquela tristeza, assim, mas fazer o quê, né, é a vida. E e às vezes até ao contrário, assim, sabe. Tipo, já aconteceu muito de eu de eu não gostar de alguém, de uma pessoa também não gostar de mim. Mas tem que pensar que: "Ah, isso é o jogo da vida, né. Fazer o quê?" Vou não tem muito o que fazer, assim.
Sim. Vida que segue. Sim. É. É verdade, é verdade. E do desinteresse, você também comentou que não não dá muita importância, né. Pronto, às vezes acontece e a vida que segue, né?
Uhum. É, também. Assim, tanto estar nervoso, assim, eu acho que você encontrar alguém, assim, que também é muito confiante, assim, não fica nada nervoso, eu também acho meio estranho, assim, sabe, tipo
<laughs> É verdade. Desconfia. <chuckles>
Eu pa eu ac sim, acho que um nervosismo é natural, assim, de ambas as partes, assim. Então, pra mim, é tudo bem, assim.
Claro, claro. Ai, nossa, gostei muito de conversar com você e ver qual que é a diferença, no teu ponto de vista, aí, do nervosismo e do desinteresse. Obrigada, viu.
Hum. Ai, eu que agradeço. Essa conversa foi muito divertida mesmo. E até uma próxima, e tchau, tchau.
Tchau.